Ja, hi. Du, ich wollte heute mal mit dir über 'n Thema sprechen, ähm, was äh, was mich jetzt schon irgendwie die letzten Wochen im Kopf beschäftigt und auch so 'n bisschen stresst. Äh, und zwar geht's, äh, darum, dass ja, dass jetzt, äh, nächstes Jahr, äh, 'n Umzug, äh, bevorstehen wird. Also, wir haben jetzt hier, ähm, unerwartet, sage ich mal, die Kündigung bekommen von von dem Eigentümer von der vo von dem Wohnungseigentümer, der unser Vermieter ist, ähm, weil er hier selbst einziehen, äh, möchte beziehungsweise, äh, ja, sein Sohn hier selbst einziehen möchte. Und dann hat er uns quasi gekündigt jetzt wegen wegen Eigenbedarf und das ha damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es ist, äh es hat mich total überrascht. Ich wohne hier mit meiner Freundin jetzt schon seit 5 Jahren und wir fühlen uns hier total wohl in der in der neuen Wohn äh, in dieser Wohnung und, ähm und wären hier total gerne auch länger geblieben einfach. Und jetzt kommt so 'ne unerwartete, äh Veränderung steht jetzt plötzlich, äh, äh, bevor und und das stresst mich schon sehr, muss ich sagen, weil, ähm ja, weil ich mich hier einfach so wohlgefühlt habe und, ähm und hier alles so vertraut ist und, ähm ja, und eigentlich hier alles gepasst hat. Der Preis hat gepasst und, äh, die Nachbarn haben gepasst und, äh und ich wäre nie auf die Idee gekommen, hier selbst auszuziehen. Und, ähm, ja, jetzt haben wir vor Kurzem eben diese komische Botschaft, äh, erhalten und, ähm, ja, seitdem bin ich schon sehr gestresst, muss ich sagen, und, äh, habe so 'n bisschen Bauchweh auch so vor vor dieser Veränderung so vor dieser, ja, Ungewissheit, was da jetzt kommt. Und, ja, da wollte ich einfach mal so mit dir drüber sprechen über das Thema.
Ja. Ja, das ist ja verständlich, dass einen das beunruhigt, weil man das ja gar nicht als eigene Entscheidung jetzt, äh, vornehmen muss, sondern man wird gezwungen z zu etwas. Also, die Veränderung geht nicht von dir aus, durch deine frei freie eigene Entscheidung, deine und die deiner Freundin, sondern die wird dir jetzt aufgedrängt. Und du kommst wohl auch wenn ich das verstanden habe nicht drum herum. So Eigenbedarf äh, Klagen sozusagen des Vermieters abzuwiegeln die abzubiegen, wird schwer wahrscheinlich. Ich nehme an, das versuchst du auch gar nicht. Ist das richtig?
Ja, also, ich habe schon, ähm ich habe ihn schon mal gefragt, ob man da nicht was machen kann. Ähm, oder, ja, ob man das wenigstens noch mal 'n bisschen vielleicht herauszögern kann, vielleicht noch mal um 'n Jahr, oder so was. Äh, aber der hat da wirklich so, hm, gesagt: „Ne, das äh, das geht nicht und, äh, da kann man nix machen.“ Und, äh, wir müssen uns halt jetzt drauf einstellen, dass wir dann, äh, ja, Mitte nächsten Jahres hier hier raus müssen und, ähm, zum zum ja, zum Anfang Anfang Mai dann. Und, ähm ja, und er hat halt gesagt: „Da da gibt's halt keinen keinen Plan B“, für uns quasi. Der ist da gar nicht also, gar nicht aufgeschlossen gewesen.
Mhm. Hammer, ja. Okay. Musst du denn noch völlig neu suchen jetzt nach 'ner neuen Wohnung oder hast du eventuell schon was in Aussicht?
Ne, und das ist grad das, was mich so stresst halt, weil, ähm, der Wohnungsmarkt jetzt, äh, hier vor allem, wo ich jetzt wohne in der Großstadt der ist hier auch ziemlich umkämpft, der der Wohnungsmarkt. Also, der ist nicht so einfach wie vielleicht jetzt auf'm weiß nicht, auf'm Dorf oder so, wo man v vielleicht einfacher 'ne Wohnung findet, äh, sondern hier gibt's halt echt sehr viel Nachfrage. Manchmal geht man da zu irgendwelchen Wohnungsbesichtigungen, wo dann da, äh, irgendwie 20 Leute oder oder so was sind. Und, äh ja, und das ist schon schon harter Wettbewerb auch. Und das ist halt das, was mich jetzt grad auch so ja, ziemlich auch unter Druck setzt einfach.
Hm. Mhm. Okay. Also, du kommst nicht drum herum. Die Veränderung ist angesagt. Äh, du musst dich da du musst da mitspielen. Du musst dich da anpassen den Plänen deines Vermieters. Du musst dir was Neues suchen. Du kannst es aber noch bis zum Mai hinauszögern, also, bis in den Frühling, sage ich mal. Du kannst so lange suchen. D also, die Zeit hat er dir zumindest gegeben, dass du jetzt, äh, versuchst, aus der unangenehmen Situation jetzt in eine kreative Suche einzu äh, überzugehen. Also, das ist auf jeden Fall schon möglich. 'Ne gewiss 'n gewisser Aufschub ist schon mal denkbar, ne? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ja, das stimmt, ja. Also, da ist jetzt schon 'n Puffer drinnen. Genau, das ist, äh das ist richtig. Der hat uns da quasi insgesamt, ja, 6 Monate quasi gegeben, so vom vom f äh, nach nachdem er uns informiert hat eben. Also, das ist das ist schon das ist schon da, also, dass dass man da jetzt 'n bisschen Luft hat eben und, ähm, ja, dass man jetzt ja, also, ich habe schon geguckt so auf verschiedenen Onlineseiten und so und so fange halt so langsam an, da jetzt so in diesen Prozess da einzusteigen, in diesen Wohnungssuchprozess.
Mhm.
Und, ähm, das ist halt ja, es ist halt was mich halt so verunsichert, ist halt w w wenn man dann zum einen finde ich überhaupt 'ne Wohnung? Und zum anderen, wenn ich dann 'ne Wohnung finde, dann, äh, ha wie sind die Nachbarn zum Beispiel? Weil hier waren's top Nachbarn gewesen. Dann, äh dann so das, ähm das Thema, ähm, ja, wie wie ist die Lautstärke so in dem Haus? Weil hier war es immer schön ruhig gewesen. Und das sind so so sage ich mal, so wie soll man sagen, so so ko Faktoren, die man irgendwie nicht richtig voraussehen kann. Und das ist was, was mich, äh, so, ja, auch 'n bisschen stresst einfach.
Mhm. Ja, das ist ja ist ja heutzutage üblich in vielen Großstädten auch, dass die Mieten extrem gestiegen sind. Und dass du in einem 1/2 Jahr was findest, ist ja auch nicht so ganz einfach. Und das ist, äh, n natürlich 'n Problem, äh, und da kann man natürlich Angst vor entwickeln. Kann, ähm äh, ich würde schon mal als kleinen 1. Vorschlag vielleicht noch mal sagen, bevor wirklich die Dinge während du suchst, bevor wirklich was passiert, dass du noch mal mit dem Vermieter, der auf Eigenbedarf pocht dass du noch mal mit dem redest, dass es sehr schwer ist, im 1/2 Jahr wirklich 'ne gute neue Wohnung zu finden. Dass du alles versuchst, aber es könnte sein, dass es nicht klappt. Ob er dir dann noch, ähm, äh er kann dich ja nicht einfach vor die Tür setzen. Dass du m mit ihm vielleicht auch besprichst, dass er dir freiwillig dann mehr Zeit geben könnte, oder macht der richtig harten Druck?
Mhm. Na, so so richtig ist das jetzt das das 'n richtig harten Druck macht er nicht, weil weil wir kennen uns jetzt auch schon. Wir hatten hier auch immer 'n gutes Mietverhältnis gehabt. Also, wir haben auch immer ja, also, der hat uns immer so zu schätzen gewusst als Mieter, hat er auch immer gesagt, er ist froh, dass er so gute, äh, Mieter hat und, äh, dass das immer alles funktioniert mit uns. Und, ähm, das finde ich eigentlich noch mal 'ne ganz gute Idee, da so vielleicht so, sage ich mal, an seine Menschlichkeit auch so bisschen zu zu appellieren und zu sagen ja, wie du's grad gesagt hast: „Da das ist das ist ja das ist hier nicht so einfach in der Großstadt und das setzt mich grad sehr a unter Druck, äh, diese Situation. Äh, und, ähm, ja, vor allem so vor Weihnachten und jetzt hat man auch nicht so viel Zeit.“ Also, vielleicht ist das noch mal 'ne Idee, dass ich da so ja, sage ich mal, an seine Menschlichkeit 'n bisschen appelliere.
Mhm. Obwohl dann die Gefahr besteht, wahrscheinlich bei beiden oder der Verdacht, dass wenn man dem anderen noch mehr Zeit gibt, dass er dann weniger intensiv sucht und dass also, praktisch dieser, äh, dringende diese dringende Veränderung, wenn sie wirklich formuliert wird, besser ist und hilfreicher, damit der, äh, entsprechende Mensch jetzt sich 'ne andere Wohnung sucht. Das könnte natürlich auch mitspielen. Äh, ja. Na okay. Aber du suchst, du willst auf jeden Fall was finden und das soll auf jeden Fall nicht schlechter sein, damit du nicht den Umzieg Umzug dann ewig bereust. Ähm, also, den jetzt noch die Macht zu haben über 'ne gute Entscheidung, das ist wahrscheinlich für dich jetzt sehr wichtig, ne?
Ja. Ja. Ja, richtig. Das ist genau der Punkt. Genau, da jetzt dann auch nicht irgendwie so aus der Not heraus irgendwas zu nehmen und so. Genau, das ist auch noch mal also, ich will mich nicht verschlechtern. Das ist eigentlich so der Punkt, genau.
Mhm. Äh, 'n kleinen Hinweis habe ich noch. Äh, man kennt das ja, dass da teilweise 20, 30 Leute a bis auf die Straße hinaus 'ne Schlange bilden und alle gucken sich die Wohnung an, lassen ihre Adresse zurück und befürchten doch, dass sie unter 30, 40 Leuten aus irgendeinem Grund eh, äh, ganz hinten landen und überhaupt gar nicht ankommen als eventueller neuer Mieter. Äh, hm, es gibt die Möglichkeit vorab, bevor diese Schlangen entstehen, bevor überhaupt 'n Inserat irgendwo auftaucht, die einzelnen Vermietern, äh also, die Vermittlungsfirmen nicht die Vermieter selbst, sondern diese Vermittlungsfirmen, die das übernehmen für den Vermieter dass man da vorher fragt und sagt: „Ich suche hier fo folgende Wohnung. Haben Sie was in dem Bereich sowieso, Kostenpunkt sowieso?“ Dass man vorher schon mal fragt. Dann hat man eventuell die Chance: „Ja, wir haben hier grade 'ne Wohnung renoviert, die w würde passen“, dass du dann als Einziger sogar bei der Wohnungsbesichtigung da bist. Das gibt's auch, ne? Oder die Auswahl an an neuen Mietern kleiner ist. Das wäre noch mal so 'n kleiner Tipp, um da bessere Chancen zu haben nachher bei der Auswahl.
Ja, das wäre super. Das wäre das ist 'n guter Tipp. Also, ja, mich da quasi direkt an an die Quelle sozusagen zu zu wenden vorab und nicht nur auf Angebote mich zu zu bewerben eben. Ähm, ja, das finde ich finde ich 'n guter Hinweis. Also, das das werde ich auf jeden Fall machen. Äh, das
Okay. Etwas problematischer sind die Seiten, wo man bezahlen muss. Da muss man aufpassen und gute Erfahrungen von Menschen und Freunden vielleicht vorher abfragen. Also, es gibt Firmen, die wollen dann von dir 'ne monatliche oder jährliche Rate haben, indem sie 'ne Wohnung für dich suchen und das, äh, äh, führt teilweise zu nix. Da muss man aufpassen, ne? Als kleiner Tipp, als Hinweis. So was kann mal klappen, aber da vorher schon mal Erkundigungen einziehen, ob das 'ne seriöse Sache ist. Und du hast ja auch noch 'n 1/2 Jahr, sagen wir mal, Zeit als Vorgabe jetzt, ne? Ja.
Mhm. Genau, ja. Ja, das ist das ist halt so, ja, is ne, keine einfache Situation und aber ja, ich versuche auf jeden Fall
Was wenn das nicht klappt? Wenn das nicht klappt, hast du irgendeine Alternative? Könntest du zu deinen Eltern wieder ziehen? Äh, hast du 'n Freund mit'm großen Haus, wo du sagst: „Ich kann doch hier die 2 Zimmer vorübergehend, während ich weiter suche vielleicht bei dir Wohnung wohnen?“ Wäre das möglich? Hast du 'ne Alternative?
Das ist 'n guter Punkt, den du da ansprichst. Also, dass ich mir quasi mal schon im Vorfeld so 'n Plan B mache, falls ich jetzt doch unter unter Zeitdruck kommen sollte und da äh, nicht das in de in den was finde in der in der Zeitvorgabe. Das das ist ist ist 'n guter Punkt, weil also, äh, das würde auf jeden Fall funktionieren, ähm, dass ich zu meinen Eltern übergangsweise ziehe, weil die haben so 'ne Doppelhaushälfte. Also, da ist auch, äh da ist auch Platz in dem in dem Haus. Also, das ist ja das Haus, wo ich quasi auch groß geworden bin eben. Und, ähm also, ich denke mal, wenn ich mit denen das offene Gespräch suche, dann würden die da auch nicht nein sagen. Ich habe ja 'n ganz gutes Verhältnis mit denen. Das finde ich gut.
Mhm. Mhm, mhm, mhm. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, äh, vorübergehend also, auf Seiten für Angebote nachzuschauen, wo man vorübergehend einziehen kann. Ist natürlich blöd mit dem ganzen Kapeck Gepäck und Umzug, den man hat, dass man den ja natürlich zwischendei zwischendurch irgendwo lagern muss, äh, da wo's über au au auch wieder Möglichkeiten gibt, bei irgendjemandem im Keller vielleicht oder sogar für Geld, dass man seine Sachen unterstellen kann. Aber dass man dann vorübergehend schon mal woanders hinzieht, wenn die Eltern aus irgendeinem Grund jetzt dieses Angebot für dich nicht wirklich anbieten wollen. Das das wäre auch noch mal 'ne 'ne 'ne Second-Hand-Lösung, äh, worst-case-mäßig, ja.
Mhm. Ja. Doch. Finde ich gut. Also, mein Nachbar, der ist total nett und hilfsbereit. Der hat auch 'n riesen Keller. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da dass ich da auch erst mal was einlagern könnte. Äh, ja, es hat mich jetzt auf 'n paar gute Ideen gebracht und das nimmt mir so 'n bisschen Druck, so dieser Backup-Plan. Also, danke dir für deine Hilfe.
Mhm, gut. Okay, viel Glück und viel Erfolg bei deiner Suche. Alles Gute.
Danke.